เฮ้ย ไม่เคย ไม่เคยรู้เลยว่า มันจะเหมือนแบบว่ามีหมูปิ้ง ที่ ราคาเกิน 10 บาท ในสมัยนี้ แล้วก็เป็นไม้ที่ใหญ่ประมาณ 30 บาท คือไม้ ส แบบ อะไรนะ เสียบ อุ๊ย อันนี้หา ได้ที่ ตลาดที่คุณไปเดิน ใช่ไหม?
อืม ใช่ ๆ ๆ คือแบบ ใช่ค่ะ แล้วก็ เนาะ ก็แบบ เขาก็จะแบบมีน้ำจิ้มมาให้ ชอบน้ำจิ้มมาก แบบอร่อย อร่อยมากเลยค่ะ อา เราได้หมูปิ้งมาแล้ว เป็นมื้อหลักใช่ ไหม เราก็จะต้องแบบข้ามฝั่งไป ก็จะมีพวกแบบขนมขาย แล้วก็มีหมูปิ้งอีกแล้ว มีหมูปิ้ง 2-3 เจ้าเลย อีกฝั่งหนึ่ง แต่แบบ แต่อีกฝั่งหนึ่งก็จะแบบเน้นเป็นไม้เล็ก ๆ ไม้ละ 5 บาทอะค่ะ
โอ้โฮ